อืม ใช่ ๆ อืม
อา ใช่ไหมคะ แล้วเรานั่งอยู่ อย่างเงี้ย อา แล้วทีนี้ อ่า เราก็แบบอยาก อยากจะพูดอะค่ะ อยากจะพูด อะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็มาเถียงว่า "ก็ไหนล่ะ ก็ไม่เห็นแต่ตำรวจ โดนตำรวจจับเลย" ก็ตำรวจเขาไม่เห็นไง <chuckles>
อืม ค่ะ อืม แต่มันผิดใช่ ไหม?
ผิด มันผิดไง มันผิด อืม นั่นแหละค่ะ หรือเรา หรือเราเป็นคนที่แบบกฎระเบียบเยอะเกินไป ก็ไม่รู้นะ เออ
เออ ๆ ๆ อืม อืม แต่ถ้ามันเป็นตามที่คุณบอกเนาะ อะไรที่มัน เราตั้งกฎไว้แล้ว มันผิดกฎ แล้วถ้าเราเห็น อะไรอย่างเงี้ย เราก็อยากจะพูดติติงออกไป อย่างเงี้ยค่ะ เคย เคยลองทำแบบนี้ที่บริษัทบ้างไหมคะ? เวลาที่เราเห็นอะไรแบบ เออ มัน มันไม่ถูกกฎนะ มันไม่ใช่นะ อะไรอย่างเงี้ย เราเคยพูดติติงหรือว่าพูด เคยพูดออกไปตามที่เราคิดไหมคะ หรือว่าเรากลัวว่า การที่เราพูดออกไปอะ มันจะทำให้ดู เอ่อ ไม่เข้ากับสังคมไหม หรืออะไรยังไงคะ?
แต่เรา อืม โอ้โฮ ก็คือโดนแน่ ๆ แหละค่ะ เอ่อ อย่าง อ่า อย่างสมมุติว่า เอ่อ ที่เราอยู่ที่ต่างประเทศเนาะ อ่า ที่ร้านเนี่ยค่ะ ที่ร้านที่เราทำงานเนาะ ก็เป็นร้านอาหาร ใช่ไหมคะ เขาก็จะรับคนที่ผิดกฎหมาย มาทำงานเยอะมาก อ่า แล้วเขาก็จะไม่ค่อยสนใจ กับพวกที่อยู่ถูกกฎหมายอย่างพวกเราเนี่ย อา แล้วพอ พอเรา เราพูดไม่ได้ไง พอเราไปพูดว่า เออ เขาทำมันไม่ถูกต้องนะ ก็คือเหมือนแบบ แล้วก็จะมีเพื่อนมาสะกิดว่า "เธอมันไม่ใช่ร้านเธอนะ มันไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่ที่ที่เธอจะไปพูดอะไร" อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม อ๋อ อา อืม ๆ ค่ะ เออ ๆ อืม แล้ว แล้วเวลา เออ เป็นไงคะ เออ อาจจะมีปัญหาได้ใช่ไหม?
อา แล้วถ้าเกิดว่า เราพูดอะไรออกไป อือ เออ เขาก็จะเหมือนประมาณว่า เราอะใจร้าย
เออ อืม ๆ
อืม เราไม่มีความเห็นใจเพื่อนมนุษย์